Heu, oui complètement. Alors, c'est vrai que ma fille, et bah, elle est un petit peu jeune, heu, pour écouter ce type de musique. Parce que, voilà, elle elle écoute encore des un peu des comptines, mais, heu, c'est vrai qu'avec plaisir pour plus tard, heu, lui faire découvrir, heu, ce ce groupe-là. Je sais que mon frère lui, heu, bah, voilà, ses filles elles sont adolescentes, et elles les connaissent très bien, elles connaissent très bien la chanson et elles la chantent aussi, donc, heu, ouais, ça, c'est quelque chose qu'on on aime bien transmettre, heu, dans la famille. Heu, je vois, quand je remonte à mon papa, heu, lui, il nous a vraiment transmis aussi, heu, le le goût du du rock en fait, heu, parce que, heu, il nous mettait ça dans la voiture, heu, tout le temps. Heu, toujours les mêmes chansons un peu et et c'est vrai que, voilà.
Mmh mh. D'accord. Oui. D'accord. D'accord. Ouais? D'accord. <chuckles> Il écoutait aussi les les Pixies, lui? Ou c'était d'autres, heu
Et, ben, non, non, lui, c'était autre chose, c'était plutôt, heu, bah, c'était toujours du rock, heu, Américain ou Anglais. C'était heu, Dire Straits, heu, ZZ Top, tous tous tous ces groupes-là. Et, mais par contre, il les mettait vraiment en grou boucle dans la dans la voiture. Donc on nous jeunes, on c'est vrai qu'on on les connaissait un peu par coeur.
Mmh mh. D'accord. <chuckles> Dans la voiture? <laughs> Ouais, vous étiez vous étiez baignés dans dans le rock, en fait. <laughs> Et le, mmh, le surf, c'est quelque chose que, heu, que tu as continué à à suivre, un petit peu?
Ouais complètement, ouais tout à fait. <chuckles> Heu, oui, alors un un petit peu oui, heu, à l'époque, heu, c'est vrai que mon enfin, toute la famille en fait un peu, moi j'en fais, mais vraiment, heu, voilà, heu, quand je j'en ai l'occasion et puis, heu, puis c'est un sport assez difficile, je trouve. Mais, heu et c'est vrai que j'aime bien continuer à regarder un petit peu les compétitions, de temps en temps, ouais c'est, heu, c'est sympa.
Mmh. Ouais. D'accord et et avec, heu, si possible, du coup, les les Pixies en en musique de fond. <chuckles>
Ouais! <chuckles> Ouais, si je peux, heu, mettre la chanson en musique de fond, heu, ouais, ça peut être, heu ça peut être vraiment sympa, ouais.
D'accord. Et si tu voulais, hem, heu, «convaincre», entre guillemets, heu, quelqu'un, heu, qui, heu, qui est pas spécialement attiré par, heu, par ce type de musique, par, heu, par le rock, comme ça, heu, de, hem, de tester, de faire au moins, heu quelques écoutes, heu, des des Pixies, pour voir s'il aime, qu'est-ce que tu lui dirais?

Oui je les ai vus plusieurs fois en concert, je crois 2 ou 3 fois. Heu et notamment à l'étranger et c'est vrai que c'est heu, bah ça fait quelque chose parce que c'est toujours heu enfin je pense que l'adolescence c'est vraiment une partie de la vie qui peut marquer et hem, notamment j'avais vu un un documentaire sur Arte qui montrait l'impact de la musique notamment sur le cerveau des in des adolescents et que ça a vraiment un un pouvoir assez fort en fait et c'est vrai que bah ç ouais ç ça m
Ouais. Ouais tout à fait. Mmh mh. Ah oui. Ouais. D'accord, donc quand tu quand tu réécoutes, heu, ces morceaux des Pixies, heu, tu te sens un petit peu ado à nouveau?
Ouais complètement ouais, complètement à tel point que j'ai même acheté le t-shirt heu voilà. <laughs> Ouais, ouais j'aime heu j'aime vraiment bien ouais. <chuckles>
<laughs> Ah oui! Oui, tu es une vraie fan alors? Et tout le monde dans ton entourage, heu, sait que tu es fan de ce groupe?
Heu ouais je crois qu'ils sont assez au courant oui que, y j'aime bien ce groupe ouais.
Mmh d'accord. Ça passe pas inaperçu en fait, heu tu tu en parles souvent ou tu ou tu l'écoutes souvent? A en compagnie d'autres personnes quoi?
J'écoute heu, o ouais j'é j'écoute assez, heu, assez souvent et puis ce qui est sympa avec ce groupe, c'est qu'ils sont, heu, ils sont assez vieux parce que je crois qu'un de leur premier album date des années 80 et heu et ils tournent toujours et ils ont encore sorti un album, heu, il y a pas longtemps, donc, heu, c'est assez exceptionnel.
Ouais. Et ils tournent toujours. D'accord. Et les nouveaux albums te plaisent, heu, te plaisent autant que les que les premiers?